Eleştiriye takıldığın zaman ne yaparsın?
Hımm, evet. Yani, ilk önce, tabii, biraz bir, eee, bozulurum, üzülürüm. Hafif bir kendime güvenim düşebilir. Eee, ama bu ilk tepki olur. Eee, sonrasında hemen mantığım devreye girer ve en önemlisi eleştirinin kimden olduğudur, aslında.
Peki. Hah.
Yani, ııı, burada, işte, eee, benim için önemli biriyse, eee, bana değer verdiğinden ve beni sevdiğinden eminsem ya da profesyonel hayatta, işte, benim üstlerimden biriyse, eee, o zaman hemen o eleştiriyi sindirir ve, eee, bir gelişim göstermek için çabalarım.
Anladım. Yani Evet. Anladım. Yani, şimdi şöyle diyorsun, sen aslında, hani, böyle, eee, ilk aşamada belki bir duygusal şey hissedebiliyorsun, eleştiri karşısında. Ufak bir, eee, hani, ufak bir çalkantı, diyelim belki. Ama sonrasında, eee, mantığın devreye girdiği zaman bir bakıyorsun, yani, bu, hani derler ya, "Biraz lafa bakarım laf mı diye," hani, öyle söylemeyeyim ben, hani, orijinali gibi ama "Bir de söyleyene bakarım kişi mi diye," <chuckles> diye b diyelim, yani. Değil mi? Tam olarak böyle bir, eee, şeyle ilerliyorsun gibi geldi. Peki, eee, şeyde dedin ki, "Dikkate alırım, aaa, bunu," ve hani, özellikle de böyle, hani, üstlerimden, mesela, yakınımda biriyse. Ya, sen aslında burada, eee, eleştirinin, hani, sana yapıcı yönde verildiğini düşündüğünde mi, yani, hakikaten senin gelişimin için, eee, verildiğine inandığında mı onu hemen bir benimseyip hani, kendini geliştirmeye çalışıyorsun? Yoksa aslında, belki de bazen o insanlar o kadar öyle söylemiyor da sen sırf o gelen insanların, ııı, durumuna, yani, o yakın diye işte olur, a aile olur, ne bileyim, eee, üstün olur bir iş yerinde, onun için mi? Ya, şeye de bakıyor musun, "Bu doğru söyledi mi, yapıcı şekilde söyledi mi yoksa biraz da aslında kırıcı mı verdi?" O değerlendirmede var mı, onu anlamaya çalışıyorum.
Aynen. Hı hı. Evet. Evet. Tam da öyle. Evet. Evet. Hı hı. Evet. Hıı. Hı hı. Aslında, evet. Yani, şöyle, söyleyiş tarzı önemli, ııı, ama bazen, eee, hani, şöyle bir geçmişi düşündüğümde iş ortamında belki söyleyiş tarzı son derece yıkıcı olsa bile hani, yine de başımı önüme eğip, yani, ııı, "Tamam, ben buradan, hani, işin en kötüsü ne? Maddi bir kazanç sağlıyorum. Hani, burası benim şu an finansal, eee, güvenliğim," deyip, eee, alternatif çözümlerimin de olmadığı ve boşuma başımı eğmek zorunda kaldığım zamanlar da oldu, yani, çok yıkıcı eleştirilere. Bir de haksız olduğunu düşünmeme rağmen, aslında. Eee, bu biraz hayatın bir döngüsü. Eee, o yüzden her zaman derim, yani, "İnsan ilk kendine güvenecek ve alternatif çözümleri her zaman olacak," diye.
Hıı. Anladım. Oldu. Hı Evet. Evet, yani, bu söylediğin aslında size de enteresan. Biraz zaten ilk söylediğinde de, hani, öyle hissettiğim için sormak istedim. Çünkü, eee, iş yerinde dedin ki "üst," hani, o zaten o kelimeyi kullanman bile, değil mi? Yani üst, ast, hani, orada o zaman bir, e, bir askerî disiplin gibi, ya, bir, değil mi? Bir düzen, hani, o, dedi mi, işte, emir şeyindedir, yapılması gerekir diye düşündün. Peki, "Bu geçmişte oldu." dedin. Eee, bu geçmişte yaşandı. Evet, yaşandı. Peki, buralardan şey yapıp, eee, ders çıkarttıktan sonra, hani, seni ittiği yer, eee, şu mu oldu? Yani, bu bahsettiğin gibi, "Ya, benim alternatifim oldu." yani, demek ki, hani, şey diye mi bakıyorsun olaya? "Ya, ben oradan o zaman gidebilmeliyim." hani, aslında burada bir şey yanlışsa. Eee, peki, yani, bu bir, hani, yüzleşmeye lere de itti mi hiç seni? Yani, gitme alternatifi oluşturmanın dışında böyle bir deneyimlerin oldu mu bu eleştirinin karşısında? Savunma gibi değil belki ama belki kendi duygularını ifade etme.
Emm Hı hı. Evet. Evet. Aynen. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Tam da öyle. Ya Hı hı. Ya, şöyle söyleyeyim sana, eğer o eleştiri benim çok sevdiğim, eee, ve güvendiğim birinden geliyorsa bu gerek iş yeri ortamı olsun gerek özel hayat olsun hemen, eee, kendimi geliştiririm o konuda, yani, o sözü ona ikiletmem bile. Ama, eee, eğer, böyle, zaten enerji olarak çok ısınamadığım birinden geliyorsa, eee, hani, böyle, bazen bir insanın 2 saniye gözüne bakman yeter. Hani, bilirsin ki: "Yok, bu kişi benlik değil." O bende o çok olur. Eee, ve hiç yanılmamışımdır ilginç bir şekilde. Eee, dolayısıyla, bu eski iş yerinde de bunu zaten ben daha işe ilk kabul edildiğim gün anladım. Yani, "Bu kişiyle ben" dedim, "sıkıntı yaşama ihtimalim yüksek, yani, dikkat etmem lazım." Amm, ve sonrasında çok dikkat etmeme rağmen hakikaten de problem yaşadık. Eee, ama alternatif bir çözümüm yoktu. Dolayısıyla sabırla her ne kadar çok yıkıcı eleştiri verse de ve çok haksız da olsa aslında, çok objektif bir şekilde haksızlık var yani orada. Eee, hiçbir şey demedim ama sonra başka bir iş bulduğum anda, "Tamam," dedim, "görüşürüz." Hani, bütün şirkete, "Benden bu kadar."
Hı hı. A! Tamam. Hı hı. Değil mi? <chuckles> Hislerin kuvvetli. Peki. Hımm. Evet. Anladım. Yani, sen orada, böyle, bir aslında, böyle, bir durumu, eee, zaten hissetmişsin. Hani, "Geliyorum." ııı, demiş, <chuckles> yani. <chuckles> "Üstlerine gö geliyorum." demiş. <chuckles> Evet. Yani, demek ki baştan, hani, belki de aslında şey diye de değerlendirdin mi ya sonradan belki, ııı, belki de çok da olmamam gereken bir yerde, hani, bu insanla Çünkü hiçbir çaba göstermemişsin aşmaya. Demek ki sen aslında oranın da senin için çok doğru olmayacağını, yani, hiç, iii, bu insanla, hani, bir biraz bir deneyim, işte, çünkü şey diyorsun, "Objektif olarak haksızlıktı." diyorsun, bir de üstüne. Hani, demek ki bu onun da bir üstüne çıkacak şeyin olsa falan aslında belki de ispat edecekken, hiç mücadele etmemeyi tercih etmişsin. Eee, belki o o, yani, değmediğini düşündüğün için de olabilir mi? Yani, aslında böyle bir şeye de bakıyor olabilir misin? Değer mi değmez mi benim bu, eee, haksız eleştiri olduğunda diyelim, hani, haklılar için zaten söyledin tavrını.
Tabii. Tabii, tabii. <chuckles> Aynen, geliyorum dedi, yani, daha <chuckles> girdiğim an. Evet. Evet. Hı hı. Evet, aynen. Hı hı. Evet. Ya Aslında tam da Evet. Ya, aslında tam da üstüne bastın çünkü, hani, eee, eleştirilmemin nedeni o kişinin beni kıskanmasıydı. Hani, imrenmek değil, kıskanmak. Eee, ve bu çok belliydi. Eee, şimdi böyle bir kıskanma durumu olduğunda ben, elimden gelenin en iyisini yapmak isteyen bir insanım. Bu, benim karakterimde var ve dolayısıyla, hani, ondan daha üste çıkmamak için, eee, potansiyelimi daha az göstermek bir kere beni yoruyor zaten. Hani, ben gelişemiyorum. Eee, ama biliyorum ki eğer biraz daha üste çıkarsam bir de üste çıkarsam dediğim onun alanına girmiyordum bu arada. O, benim üstüm zaten. Ben, sadece kendi işimi kalbimi koyarak en iyi şekilde yapıyorum. Ama bu enerji sevilmedi o ta onun tarafından. Eee, eee, burada benim yapabilecek bir şeyim yok, yani.
Hep açık. Hıı. Yapın. Hıı. Değil mi? Evet. Aslında sen Yani, bir başkasından fazla parlamamak için kendi ışığını saklamak zorunda kaldın, öyle mi bu durum özelinde, yani? Bu da zaten senin için çok yorucu bir, iii, şeye dönüştü. Çünkü olmadığın gibi, değil mi? Otantik olmayan bir hâlinle olmadığın birini oynamak zorunda kaldığını söylüyorsun aslında buradaki bu sürekli belki belki mobbing'e belki varacak düzeydeki eleştiriler, yani, sen kullanmadın bu sözü ama, hani, eee, biraz sistematik gibi görünüyor anlattığın şey. Eee, şeyi de merak ettim ya, şimdi üstünden zaman geçti, değil mi? Mesela, hani, bu olayı konuş başka şeyleri de tabii, eee, duymak isterim örneklerini ama dön dönsem bugün, eee, oradaki genç hâline, eee, bilmiyorum kaç yıl önceydi ama, yani, dönüp böyle <chuckles> öyle mi? Ah, çok da değilmiş, hani. Peki, 2 sene önce bayağı, muhakkak ki hayatın epeyce değişti bu arada, eee, başka tercihler yaptın. Orada böyle bir şey var mı, bir tavsiye verir misin yoksa yine aynısını mı yapardım diyorsun ya?
Evet. Aynen. Ta çok güzel söyledin. Aynen. Çok. Evet. E, tabii. Evet. Hı hı. Aslında vardı. Hı hı. Evet, aynen öyle. Hı hı. Tabii. Hı hı. <chuckles> Çok değil, 2 sene önce. <chuckles> Hı hı. Hı hı. Aynısını yapardım, hatta şöyle bir ders edindim, ııı, potansiyelimin altında, eee, olabileceğini düşündüğüm, eee, hiçbir pozisyonu almam artık herhangi bir şirkette. Yani, sırf maddi kazanç elde etmek için, eee, yani, çok zor büyük de konuşmayayım. Çünkü bir yerde, hani, insanın paraya da ihtiyacı var. Ama kendime şunu dedim, "Hayır." dedim, "Az harcayacaksın, minimumda yaşayacaksın ama, eee, hak etmediğin davranışlara da, eee, boyun eğmek zorunda kalmayacaksın."
A! Olabilir. Hı hı. Aslında ciddi bir ders de çıkartmışsın, yani, bu olaydan. Hani, bu o kişiyle yüzleşmenin belki bir fayda getirmeyeceğini düşünmüyorsun ki kendini bir daha asla böyle bir pozisyona koymama, yani, kendi, değil mi, becerilerinin altında, eee, kalifikasyonun altında bir işte çalışmama ve böyle bir şeye mecbur kalmama gibi, böyle bir, temel bir hayat dersi de edinmişsin bir yerde. Yani, aslında o anlamda bir yönlendirmiş. Peki, eee, sen eleştiri verirken nasıl veriyorsun? Onu ben merak ettim. Yani, hani, ııı, nasıl yapıyorsun mesela, nelere dikkat ediyorsun?
Tabii. Evet. Tabii. Hı hı. Evet. Aynen. Yani, edindim. Evet. Çok dikkat ederim. Şimdi, bir kere ben mümkün olduğunca eleştiri vermem aslında. Eee, eleştiri kelimesini de hiç sevmem bu arada. Ben, eee, öneri vermekten yanayım. Yani, beyin fırtınasını ve öneriyi severim ve mütevazı olmak hoşuma gider. Yani, ben, eee, işte, birinin, hani, üstü olduğum zaman da oldu. Aaa, ve orada bile, eee, hiçbir şekilde o insanı kırmadan ya da tehdit etmeden, eee, hani, daha çok, böyle, "Bak, daha iyisi olabilir, hani, çok daha iyisini yapabilirsin ve ben bu konuda seni zorlamak istiyorum." emm, gibi, emm, hani, biraz daha pozitif yansıtmalar çıkar benden. O da neden? Çünkü ben, tam tersini deneyimlemiş bir insan olarak aslında karşıdaki kişinin ne kadar güvensiz hissedebileceğini, eee, çok rahat tahmin edebiliyorum.
Öyle mi? Geri bildirim diyelim. <chuckles> Hı hı. Doğru. Anladım. Hı hı. Evet. Ya, aslında senin hayatında bir empatiyi de geliştirmiş bu. Yani, bu kendi yaşadığın, hani, bir deneyim, belki birkaç deneyim, eee, bir totalidir ama senin hayatında bir empati, eee, duygusu gelişmiş ve sen, eee, şöyle anlıyorum söylediğini; bir kişiye, ya, iş özelinde en azından, aaa, bir şey vereceksen hani, eleştiri kelimesini sevmiyorum geri bildirim diyelim. Eee, bunun yapıcı olması için ve geri bildirimi belki, eee, en motive edici yerden, yani, onu aslında bulunduğu yerden 1-2-3 belki üst aşamaya taşıma, eee, niyetiyle, o şeyiyle veriyorsun. Yani, bunu buna dikkat ediyorsun çünkü, eee, yani, aslında sana yapılmayanı, değil mi belki belli bir tecrübede, bir tecrübe içerisinde, özelinde sana yapılmayanı sen başkalarına yaparak, hani, belki böyle bir, eee, şeyle, hani, hareket etmeyi tercih ediyorsun. Peki, aile ilişkilerinde; bilmiyorum, hani, işte, evli misin, eş, çocuk durumların nedir? Ya da anne, baba, kardeşler olabilir, eee, şeyde, hani, en yakınlarda. En yakınlarda nasıl oluyor o bu durum, eleştiri işi?
Yani, o yüzden dikkatli Evet. Hı hı. Aynen. Hı hı. Evet. Tam bak, o çok iyi. Aynen. Evet. Aynen öyle. Evet. Hı hı. Evet. Hı. Yalnızım. <chuckles> Direkt tek. Hı hı. Tamam, ailem var. Eee, yani, ailem de hiç birbirini eleştirmez. Yani, eee, tabii ki böyle küçük tartışmalar yaşadıkları anları bilirim. Hani, annemle babamın. Ama orada bile eleştirel bir yaklaşım görmedim. Hani, hafif bazen böyle ateşli tartışmalarda suçlamalar kısmını duydum, şahit oldum. Ama hiçbir zaman, böyle, eee, işte, katı bir eleştiri, karşıdaki insanı çok kıracak bir şekilde yok. O ona hakikaten gö gözlemlemedim, yani. Eee
Hımm. Anlıyorum. Peki. Hıı. Belki hiç peki, şeyi düşündün mü? Çok pardon, hani, şu hiç eee, geliyor aklıma. Sen acaba böyle bir şeyi ailede de görmediğin için, hani, ilk şey dedin ya, "Ya, bazen insanların, hani, ensesi kalınlaşır derler. Mesela bir şeyleri yaptıkça." değil mi? Öyle bir laf vardır. Yani, eee, aslında göre göre, yani, böyle çok da etkilenmezsin mesela. Sen zaten ilk söylediğin şey neydi? "Ben, bir hafif bir şey yaşarım, yani, bir üzülürüm, bir şey yaparım." Bir ufak bir duygusal çalkantı. Bak, çok büyük bir şey demedin ama acaba alışkın olmamaktan, ııı, bunun geldiğini, eee, düşündün mü hiç aile içerisinde?
Hı hı. Evet. Hımm. Evet. Hı hı. Yani, aslında hakikaten olabilir. Eee, bir o var. Ya, bir de bir yerde, hani, eleştiri aldığımda ilk önce karşımdakine belli etmeden üzülürüm. Çünkü orada şunu düşünürüm, hani, yapmam gereken, eee, bir sorumluluğu yeterince iyi yapamadım. Yani, aslında utancımdan üzülürüm. Hani, yani, b kendime güvenim düşmez, eee, ama, hani, keşke, eee, işte, bana bu, eee, işte, eleştiriyi vermek zorunda bırakmasaydım onu gibi bir bakış açısı olur. Ya, bir suçlarım kendimi orada, yani.
Hımm. Anladım. Peki. Yani. Aslında sen kendini o kişinin eleştirisinden bile daha fazla eleştiriyorsun gibi anlıyorum ben. <chuckles>
Ya, maalesef, evet. Daha da kötü oluyor yani. <chuckles>
Tamam. Yani, bu biraz daha net oldu. Ya, senin artın, aslında, oradaki üzüntün, "Ya, bu beni niye eleştiriyor, bu niye soruyor?" değil de "Ah, ben bunu nasıl yanlış yaparım ya da eksik yaparım ya da ih yeterince iyi yapamam," gibi bir, eee, şeyinden. Ya, sen, peki, genel olarak mü mükemmeliyetçi yapıda bir ti tip misin? Var mı bu bu özellik sende, baskın bir özellik mi?
Eee, evet. Ama Evet. Ya, aynen. Evet. Ya, kişinin haklı olduğunu düşün Aslında, v evet. Eee, yine tam yerinden vurdun. Yani, biraz mükemmeliyetçilik var. Bu konuda, hani, kendimi törpülemeye çalışıyorum. Eee, ya, daha çok, eee, hani, kendime karşı mükemmeliyetçi çok değilim bu arada. Emm, başka bir insanın sorumluluğunu aldığımda, orada mükemmeliyetçilik başlıyor. Çünkü direkt şöyle oluyorum, "O bana güvendi ve hani, ben şu anda bu işi yapıyorum, o zaman elimden gelenin en iyisini yapmam lazım." Emm, ve elimden gelenin en iyisini yaparken bir sorun çıktığında o zaman, "E, hadi bakalım," diyorum, yani, "Şimdi nerede yanlış yaptım?"
Neden? Neden törpülemeye çalışıyorsun? Hıı. Evet. Hı hı. Anladım. Hımm. Sorumluluk duygun, dışa karşı olan sorumluluk duygun çok kuvvetli ve hatta içe olan, içe karşı olan, kendine karşı olan sorumluluk duygundan daha kuvvetli olduğunu anladım bu söylediğinden. <chuckles> Evet. <chuckles>
Evet. Aynen. Hı hı. Evet, gerçekten de öyle. Çünkü kendi hayatımda çok rahat biriyimdir, yani, aslında.
Peki, böyle bir, eee, şöyle bir şeyi hiç düşündün mü, yani, şöyle bir, eee, perspektif; "Ya, ben acaba, hani, burada bir, eee, şey değişikliği yapsam, bir perspektif değişikliği yapsam, odak değişikliği yapsam, eee, kendi içimde bu sorumluluk duygusuyla, yani, kendime karşı olan" Değil mi, kendine de aynı özeni göster her durumda diyorum. Hani, işin öyle, eee, olduğunu söylediğin için. "Göstersem, eee, acaba dışarıda olan, ııı, durum da değişir mi?" gibi bir düşüncen, eee, bunun üzerine bir çalışman oldu mu?
Evet, hı. Hı hı. Evet. Eee, bu çok büyük bir karakter değişimi olur benim için ve bence, eee, zaman alır. Ama bunu düşünebilirim. Yani, şöyle, eee, kendime karşı sorumluluklarımı yerine getiriyorum aslında. Yani, bir öz disiplin var ama aynı zamanda çok da esneğim. Yani, çok esneğim kendime karşı. O da hoşuma gidiyor, açıkçası. Eee, ama başkalarına karşı olduğunda biraz daha, hani, eee, ya, fazla sorumluluk sahibi, diyebilirim belki. Hani, gereğinden fazla.
Hı. Doğrudur. Hı. Anladım. Yani, aslında sen, hani, kendine alanı da tanıyorsun. Yani, buk ben, belki dedim acaba kendine alan tanımayan bir yerden mi çok deyince sen, alanını kendine de tanıyorsun. Orada daha şeysin. <chuckles> Sen, ye kendin ve şahsın bir arada olduğunuzda biraz daha rahat ama diğer insanlar girince işin içine senin şeyin çok kabarıyor ya anladığım kadarıyla, o sorumluluk duygun. O yüzden de bir eleştiri vs. geldiğinde sonrasında daha da iyisini, daha da iyisini yapmaya çalışmak şeklinde ilerliyor gibi. Öyle anladım. Eee, çok teşekkür ediyorum paylaştıkların için, gerçekten çok teşekkürler.
<chuckles> Evet, aynen öyle. Evet. Yani Ben, teşekkür ederim. Çok keyifli bir konuşmaydı. Tekrar görüşmek üzere.
Benim için de. Görüşmek dileğiyle.